آه، الحلوة دي.
رُحت شُفت السمك يعني وأنا <laughs> أو جد جدًا لا، لا، لا، لا، و و والألوان بتاعة الأسماك هناك سبحان الله ألوان زاهية وإمم زي ما تكون هي لايقة على بعض، يعني في ألوان مثلًا آآ لون مثلًا حاجة أسود معاها مثلًا أزرق آمم، غامق شوية حاجات كده تركيبات، سبحان الله حاجة شيك وفخمة كده وجمي وحاجات تانية بقى ولها ألوان كده orange وأصفر والحاجات اللي هي ال عارفة الحركية ال الملعلعة دي، آه بالضبط، بالضبط ف
معقولة موجودة فعلًا يعني هي مش كرتون؟! إمم. إمم، إمم. آه الله، سبحان الله، إمم. إمم. ملعلعة دي <giggles> ملع ملعلعة دي. طَب قُل لي أنت بتقول إن دهب ب يعني هي بلد شكلها بسيطة و وتر وفي ترحاب كده بال بالناس فأنت شايف إيه ممكن تكون أنت شُفته تاني يعني غيرِت تفكيرك؟ احكِ لي أكتر.
إمم.